जी। अ, मेरे केस में कोई एक इंसान का मैं नाम नहीं ले सकती, मैंने जैसे कहा कि आप जब अ, नए शहर में जाते हो तो आप इतने सारे लोगों से मिलते हो तो अ, आप मेरा ये रहता है कि मैं जिससे भी मिलती हूँ मैं उसकी कुछ ना कुछ अच्छी आदतें लेने की कोशिश करती हूँ। मैं अ, ज जिस भी इंसान से पहली बार मिली, मैंने बात करी, मुझे उसके बारे में जो भी अच्छा लगा कि वो बहुत सहनशील था या उसके अंदर कितना दयाभाव था लोगों को लेकर, ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं तो मैं हर नए इंसान से उसकी अच्छी आदतें लेने की कोशिश करती हूँ और उनके अलावा मैं खुद, खुद के अंदर अच्छी अ, अच्छी आदतें ढालने की कोशिश करती हूँ जैसे किताब पढ़ना हो गया या उम, खु सुबह जल्दी उठना हो गया, फ़ोन कम करना हो गया। तो अ, मुझे लगता है ये सब छोटे-छोटे कदम आपको एक नए पहचान की तरफ ले जाते हैं आपको कुछ बड़ा-सा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अच्छा, अच्छा। जी, तो वैसे अ उम, आपने मतलब किसी और को भी देखा है अपने आस-पास किसी न मतलब पहचान बदलते हुए तो उनके क्या वजह रहे थे? आपने उनसे कभी पूछा?